Hai, Kak. Kan biasanya ya kalau misalkan mau mengejar kesuksesan atau impian gitu, nah itu biasanya harus dengan usaha yang ekstra dan usaha itu kadang-kadang bikin stres gitu. Nah kalau kamu ada enggak sih, gimana kamu mungkin jaga kesehatan mental nih sambil terus-terusan mengejar kesuksesan gitu, Kak?
Mmm. Mmm, oke, kalau dari aku sendiri sih mungkin karena dari kecil ya, eee, apa, kayak sama orang tua tuh kayak, eee, sering banget kayak diingetin buat belajar gitu ya. Belajar, belajar, dan belajar gitu dan kalau aku sendiri tuh menurut aku, aku tahu kok, eee, apa, waktu di mana aku harus belajar dan mana aku yang harus misalkan bisa main sama teman-teman gitu. Tapi, namanya orang tua kan pasti kayak ngingetin anaknya ya biar biar belajar gitu. Nah, di situ aku udah kayak, mungkin dari kecil tuh kayak juga udah mulai mengontrol diriku sendiri ya kayak, nggak boleh kayak cuman belajar, belajar, dan belajar, aku juga harus tetap main sama temen-temen aku, gitu. Jadi aku dari kecil tuh emang udah kebiasaan kayak gitu, gitu loh Kak, jadi aku ngerasa mhm, jadi aku kayak ngerasa, "Oh berarti aku tuh, eee, tetap harus main juga, jadi biar nggak terlalu pusing gitu menghadapi pelajaran sekolah."
Heeh heeh. Belajar, oke. Mhm, mmm. <chuckles> Betul betul. Oke. Biar seimbang ya? <chuckles> Wah, tapi ki ini kapan sih Kakaknya waktu itu sadar nih bahwasannya nggak boleh belajar terus ya, jadi harus diimbangi dengan main juga gitu, Kak. Ada nggak sih mungkin kayak waktu Kakak mungkin terlalu banyak belajar gitu sehingga Kakak itu ngerasa pusing atau stres banget nih, Kak?
Mhm, itu baru sadar ketika mulai ABG ya, waktu SMP gitu, jadi kayak heeh.
ABG, <chuckles> iya. Oh berarti SMP ya udah dini ya gitu, udah sadar sejak dini nih. Nah terus terus?
Heeh. Iya, jadi kayak aku tuh ngerasa orang tua aku kan ya namanya orang tua ya, mungkin semua orang tua juga kayak gitu kali ya, bisa dibilang. Tapi aku kayak berpikir, "Ah aku kalau belajar terus aku bakal pusing malah nantinya nggak nggak bisa fokus gitu loh ketika ulangan, ketika ketika ujian." jadi, di situ aku kayak mulai menemukan, "Oh gini loh caranya biar aku tuh juga tetep bagus nilainya, sukses sukses ya mengejar impiannya." gitu. Tapi juga tetep, eee, bisa mengimbangi dengan bermain sama temen-temen, gitu.
Iya. <laughs> Mhm mhm. Iya iya. Oke, berarti waktu itu memang ketika Kakak mungkin belajar terlalu serius gitu bahkan, eee, belajarnya serius banget gitu, hingga si nilainya tuh justru malah turun Kak, sedangkan ketika Kakaknya sambil mungkin bermain, malah itu nilainya bagus, Kak?
Iya.